Mm, 'di ba, parang magugulat ka na lang isang araw pinupuntahan ka na sa bahay niyo, 'di ba, parang gano'n, 'di ba, tapos magugulat ka na lang hinuhuli ka na, dahil meron ka palang, ilegal na aktibidad s hmm, sa ano, sa online na na-detect ng gobyerno, 'di ba, parang ganon.
<chuckles> Oo, gano'n nga. Gano'n nga 'yun. Kaya nga, may may nasabi ko palang hindi i sang sumang-ayon sa karamihan, eh, 'no. Ah, 'yun, yari ka na naman pala, eh matanong lang kita ulit, ah, paano mo naman nakikita ang epekto nito sa privacy ng mga gumagamit ng internet?
Hmm. Hmm. Mm, oo. Mm. Ah, malaking epekto siguro 'no, kasi di ba nga, ah, 'pag nagba-browse tayo sa internet, eh, isa isa 'yan sa protektahan natin, eh, 'yung privacy, eh, di ba parang gano'n, eh, di ba? Kaya nga meron mga ano, eh, may mga site lang tayo minsan pinipili, kasi alam natin safe 'yung, ah, 'yung information natin, hindi natin naibabahagi kung kani-kanino, di ba, parang gano'n di ba. Um, madalas nga sa social media do'n na lang nat do'n lang tayo nagpapakalat ng impormasyon, kung nasaan tayo, kung ano 'yung mga ganap sa buhay natin, di ba, parang gano'n lang, eh, di ba. Pero sa mga ibang site diba, parang, pinoprotektahan lagi natin lalo na 'yung mga personal information, lalo na 'yung, ah, bank information natin diba, parang 'pag gano'n
Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo nga, ano. Oo. Mm. Mm. Oo, oo. Oo, parang may mga 'yung ibang mga website di ba may consent pa 'yan, na kumbaga protektado 'yung mga impormasyon natin.
Hmm, oo na Mm. Nakokolektahin na ganyan, na binibigyan natin ng permiso, 'di ba, parang gano'n, mm. Kaya siguro nga kakaepek talaga 'yun ano, kasi kung halimbawa, kung alam ng gobyerno 'yon, nade-detect pala nila 'yon, na mo-monitor pala nila 'yon, 'di ba, paano kung magkaroon ng interes, 'di ba? Mm, 'yun 'yung 'di maiiwasan do'n, eh, di ba, mga personal interest, eh.
Mm. Mm. Aye Mm. Oo. Mm. Oo, tama ka do'n.